Chính xác, nói chung là bản chất bởi vì cái cái cái cái kiến thức của mình, nói chung là khi làm việc nhóm á, thì cái kiến thức của mình nó mình phải biết cái này nhưng mà không không có nghĩa là người trong mọi người trong nhóm biết cái mình đã biết. Thì bởi vì nó sẽ có ờ, trong đó có một cái, gọi là, cái gap về mặt về về về kiến thức rồi. Thì thì thì va cái khoảng cách về kiến thức rồi, thì phải làm như thế nào để cho tất cả bản chất là tất cả mọi người phải đúng, phảỉ phải phải đi chung một trên như là nó rơi vào tình huống đó là tất cả phải đang đang đi chung trên một chuyến chuyến tàu đấy, là sẽ cùng hát bài hát, ờ, sing the same song chứ không không thể nào gọi là mình ôm đồm hết tất cả rồi mình gánh team. Kiểu, rồi mình mình gánh đội rồi mình tự hào mình thể hiện, bởi vì như vậy, ừm, các bạn cũng sẽ, gọi là, một là các bạn ấy không thích.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, cũng hông hẳn là mình biết hết nữa. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Trung hòa lại, trung hòa lại. Ừm. Đúng rồi, một chuyến tàu. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, họ sẽ, kiểu mình giống như mình hơn hẳn họ là họ sẽ không thích, kiểu, giống như là mình
Hoặc hoặc là các bạn ấy sẽ ờ. Ờ, ừ, kiểu, họ họ cũng muốn thể hiện mà, ừm.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi, giống như là sân chơi là phải cho mọi người cùng nhau thể hiện chứ không thể nào mà mình giật giật cái hào quang về phía mình hết như vậy được, nó sẽ không công bằng. Đó là cái mình học được.
Còn Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đó là những người ờ, đó là đúng, đó là những người mà họ, kiểu, họ có cái tôi, họ có tham vọng nha. Còn đối với một số người, chẳng hạn, họ ngược lại, họ cảm thấy: "Ô kê, ôm gánh team tốt, tao đỡ công việc." Họ là những lười biếng hơn, thì họ kệ và họ ừ, họ ỷ lại với với mình. Thì cái đó mình lâu dài mình cũng hông tốt, bởi vì nó sẽ gây ra sự tiêu cực cho mình. Bạn sẽ cân bạn bạn s bạn sẽ rơi vào cái tình huống, gọi là, ờ, người kh mình, kiểu ừm, ừm, mình sẽ, kiểu: "Ừm, tao làm hết mọi thứ, tụi mày hông làm gì hết", thì cái nhóm nó sẽ rất là tiêu cực.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Họ ỷ lại. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mệt mỏi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, thì mình cũng có kinh nghiệm để mình dẫn dắt, gọi là, dẫn dắt, ờ, nhóm của mình, cũng từ hồi trung ở Việt Nam gọi là cái gì ta? High high school, gọi là, trung học á ta? Ờ, dạ trường cấp 3, đúng rồi, mình mình đã có kinh nghiệm từ trường cấp 3, mình dẫn dắt rất là nhiều. Giống như là ví dụ cũ có một cái team đó rất là tệ, kiểu, nhưng mà mình dẫn dắt họ vẫn được, chỉ quan trọng là mình cách mà mình dẫn dắt họ thôi, họ vẫn vươn lên thành đứng thứ nhất trong cái dự án đó. Đúng rồi.
Ừm. Ờ, trường cấp 3. Trường cấp 3, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Wow. Ừm, tức là bạn nói chung là bạn cũng khá giỏi đấy!
<laughs> Mình cảm ơn bạn đã khen. Nên mình thấy cái quan trọng nhất là cái cách dẫn dắt và chia chia công việc đó phù hợp với mỗi người, tại vì mỗi người phải có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, nên mình cũng phải biết được. Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi! Ừm. Hiểu. Theo bạn thì
Bạn có bao giờ gặp trường hợp vậy hông?